Ờ, trứng á hả, trứng thừa thì á hả? Trứng thừa thì hổng phải là thừa đâu. Trứng là nó chỉ có bị quá hạn sử dụng. Thì bây giờ phải làm sao đó để mà nấu nhanh. Ờ, thì bây giờ làm sao nấu một nồi thịt nồi thịt kho bỏ trứng vô, mà đã vậy đâu phải là bỏ 1 trứng, một nồi thịt kho thì thường thường phải bỏ 5 trứng, 6 trứng vô. Đấy, là sẽ có được một cái nồi thịt kho, ăn cũng được cả tuần lễ đó, là tận dụng mấy cái trứng hết hạn đó. Tại vì trứng mình nấu chín mà, đấy, nên là cũng đâu có vấn đề gì to tát lắm đâu. Đấy, đó là trứng ấy. Ừm.
Ờ. <laughs> Cũng hay nha! Ừm. Cách này cũng hợp lý đấy! Ờ, thế thì, ờ, nhưng mà, ừm, bạn, ờ những cái món nào thì bạn thấy là, ví dụ như là, để thừa thì bạn, ờ, giữ lại được, còn có những cái món nào mà thừa thì bạn sẽ bỏ đi?
Ừm. Ừm, nếu mà thừa bỏ đi á, đối với mình là hiện tại là chắc khoai la củ khoai tây á bạn.
Thế á?
Khoai tây, đúng rồi. Tại vì khoai tây á, bạn ăn không bạn mua về 1 túi đi, tầm khoảng, mình ví dụ, bình thường nhà mình mình ăn là nửa ký nè, mà ví dụ như 2 người, hai vợ chồng ăn hông hết đi. Mà để cái củ khoai tây, mà thí dụ như khí hậu bên mình nó cũng, ừm, dạng nó lạnh lạnh á, cho nên là cây c cái củ khoai tây nó dễ bị mọc mộng, mọc mầm á bạn. Nó mọc mầm lên ấy. Đúng rồi, đúng rồi, khoai tây mà mọc mầm rất là nguy hiểm, nên chỉ có thể bỏ thôi. Đó, làm rác, a, làm rác sinh học, rác bio thôi, chứ bây giờ đâu có ăn được đâu. Đấy, nó rất là nguy hiểm. Đúng rồi. Ừm.
Tại sao? Ừm. Ừm, xong rồi như nào? À, công nhận nha, độc lắm. Ừm. À, tức là cũng không ăn được nữa thì bạn sẽ tận dụng thành một cái nguyên liệu để bón, a, phân hay gì đó. Ờ.
Đúng rồi, bón cây, đúng rồi, thì đấy, làm bón cây thôi. <laughs> Đúng rồi, đúng, đúng rồi, chứ mình hổng có ăn được. <chuckles> Cây nó ăn chứ mình hỏng có ăn, <chuckles> kiểu vậy. <chuckles> Ừ.
Cũng là một cái cách để mà hô biến đấy, nhưng mà thành thức ăn thừa cho cây. <laughs> <laughs> Ừ. Cách này cũng khá là thông minh đấy nhá. Những chưa nghĩ, a nhiều người chắc là cũng chưa nghĩ đến cái cách, ừm, như là bạn làm đâu. <laughs>
Ừm. Ừ, tại vì thật ra hiện tại cái nơi mình sống á, thì, kiểu á, người ta cũng phân biệt rạch ròi, rác này rác kia á. Cho nên là bây giờ thì giờ khoai tây thì giờ làm rác sinh học thì chỉ có thể làm mấy cái đó thôi, chứ giờ đâu có làm gì được nữa. Ừm.
À. Ừm. Ừm, thế không biết là bạn có học được một cái mẹo để mà, ừm, tái chế đồ ăn thừa từ, ừm, kiểu như là, từ mẹ hay là từ bạn bè, hay là từ mạng xã hội mà bạn đã học được không?
<clears throat>

Ừm, đương nhiên là có chứ bạn. Thứ nhất là nó giảm lãng phí, thứ hai là nó cũng giúp cho mình tiết kiệm được cái phần chi phí kinh tế trong gia đình ấy, cái thứ ba nữa là nó sẽ, sao ta, nó sẽ dạy cho mình cái cái cái cái suy nghĩ và cái ý t ý thức tiết kiệm đồ ăn ấy. Tại vì hổng phải là ai họ cũng, kiểu như, họ cứ mua, h mua, mua rồi họ mua để đó thôi, nhưng mà họ họ đâu có biết là đồ ăn thừa hay như là thí dụ như bản thân mình á, sau khi mà mình biết được cái việc mà khoai tây á, không có để lâu được ấy, thì mình cũng ý thức lại là mình không có mua nhiều nữa, bình thường bây giờ mình mua rất rất là ít luôn, mình hổng có mua nhiều, mua nhiều bỏ rất là phí. Đấy, đâu có ăn được đâu, tại nó có độc mà, đấy, nên là đấy. Ừm.
Ừm. Ừm. Ờ, công nhận. Ừm. Mình hiểu. Th đó. Ừm. Tức là, kiểu như là, bạn cũng, ơ, học được một cái, ờ, cái bài học là, kiểu, sẽ, a, mua vừa đủ này, nấu cũng vừa đủ thôi, nói chung là cũng thừa thì thừa ít thôi, cân đối, đúng không? Ừm, thì nó sẽ hợp lý hơn, chứ bây giờ cứ thừa nhiều quá, thì người thì chả có, mà người thì lại cứ thừa, đúng không?
Ừm. Ừ, đúng rồi. Ừm, biết cân đối á, biết cân đối lại. Ừm, đúng rồi. Ừm. Thì bởi vậy, nhìn xung quanh đâu đâu phải ai cũng có điều kiện ăn uống thừa thãi đâu. Trời ơi, th bởi vậy. <laughs> Ừm.
<laughs> Đó, ừm, là cũng cần phải thay đổi về cái, ơ, cái cách, ơ, sinh hoạt, cái cách, ơ, mua sắm, nấu nướng các thứ để tránh, a, cái việc là bị bị thừa đồ ăn như vậy ấy. Tại vì thực tế là cũng chả ai là muốn ăn đồ cũ cả, dù cho là có chế biến thành cái món mới ngon như thế nào đi chăng nữa, đúng không? Mà nó vẫn là đồ thừa.
Ừm. Chính xác luôn. Ừm. Đúng rồi. Ừ. Thì cực chẳng đã, mình muốn tiết kiệm thì mình phải làm vậy thôi, chứ bây giờ đâu có ai mà muốn ném tiền qua cửa sổ kiểu đó đâu. Thật ra ném đồ ăn thường là ném tiền đó chứ ném gì nữa. Ừ.
Ừm. <laughs> Công nhận, công nhận. Ừm, hôm nay, ơ, cũng rất là cảm ơn bạn vì, ờ, ờ, chia sẻ cho mình nghe rất là nhiều những cái, ơ, cách chế biến thức ăn thừa thành món ngon mới nhá.

<laughs> Đúng rồi, nghe bạn nói chắc mai mốt mình sẽ đăng ký, mình sẽ lên mấy cái trang của mấy cái nhà hàng mình hỏi thử. <laughs> Mà hỏi có khi người ta không chia sẻ người ta lại chửi cho ấy. <laughs> Kiểu vậy. <laughs> Ừ.
<laughs> <laughs> Xem là món này người ta làm thành món gì? <laughs> Ờ, người ta đâu có, ơ, ý đồ đấy đâu. <laughs> Mà bây giờ
Ừm, đúng rồi, sao mình hỏi vậy được. <laughs> Kiểu vậy. Ừ, thế hỏi vậy, kiểu như lạy h giờ mà người ta chia sẻ, kiểu như, "Lạy ông tôi ở bụi nội", <laughs> kiểu vậy. <laughs> Ừ.
Ừ, sao lại hỏi người ta cái ý đấy? <laughs> Ừm. Thật á? Ưm, nhưng mà ví dụ như là, ừm, ờ, bạn, à, chế biến thành một cái món mới rồi, thế nhưng mà, kiểu, liệu là người nhà của bạn người ta có yên tâm để mà người ta ăn những cái món ăn từ những cái món cũ như vậy không? Hay là người ta vẫn thấy rất là ngon?
Ôi, nhà mình á, ở nhà chồng mình ăn suốt á bạn ơi, chồng mình, kiểu, ơ, dễ nuôi ấy, kiểu, nấu gì tui cho ăn là ăn thôi, tại vì, kiểu, cũng đâu có biết tấu đâu. Hổng có biết nấu, mà bây giờ á hả, h chê chê ổng chê eo là có nước nhịn, treo mỏ, <chuckles> cho nên là nấu cho ăn gì thì ăn đó thôi chứ có ý kiến ý cò gì.
Ăn suốt. À. <laughs> Ừ. <laughs> Cũng không Ừ. Ừm, tức là cũng dễ ăn, dễ nuôi. Chứ nhiều khi là còn có khi là cũng không biết là đồ cũ đâu ha.
Đúng rồi. Thì đó, có vô bếp phụ chế biến đâu mà biết gì đâu, mà biết đồ mới đồ cũ gì đâu, cứ nhà cứ cứ đi làm về có cơm có đồ ăn là ăn thôi, đấy. Ừ, đúng rồi. Ừ. Trời ơi, với lại mình cũng ăn chung mà, chừng nào mình nấu mà bạn ấy ăn mình hổng ăn thì bạn ấy mới sợ, <laughs> kiểu vậy. <laughs> Vậy, ừ.
Ừm. Cứ thấy, à, nóng hôi hổi thôi là tưởng là món mới rồi. <laughs> Ừm, thế thì cũng cũng dễ. <laughs> Ừ. <laughs> Ừ, thôi có người ăn chung là tốt rồi. Ừm, thế thì bạn thấy là cái việc mà tận dụng đồ ăn thừa như thế thì nó có chỉ là về ừm, kiểu như, có giúp, kiểu, giảm lãng phí không?
Ừ.

Cái món mà mình hô biến thành công nhất chắc món cơm á bạn. <laughs>
<laughs> Cơm chiên hay sao?
Trời ơi! Ừ, tại vì 2 người thì ăn lúc nào cũng hay bị thừa cơm. Mà bạn biết là hiện tại là ở nhà mình á, thì có 2 người thôi. Hồi xưa á, là mình thải ở mình ở với gia đình mình, thì nhà mình có nuôi chó nuôi mèo đi, đấy, thì bạn sẽ lấy cơm đó bạn cho mấy đứa đó ăn. Còn bây giờ có 2 đứa thì cơm cơm mà mình không có muốn bỏ, bỏ tội lắm. Tại vì, kiểu, có người, người ta còn không có cơm ăn. Mà cơm gạo ở bên đây, mình mình sống bên đây thì cơm gạo cái cơm gạo nó đắt tiền lắm. Đấy, nên là phải mình phải tận dụng lại cái cơm, thì bây giờ cơm làm gì? Cơm một là chiên, hai là ăn ăn với lại mì gói, tức là quây đúng rồi, mì ở đây là mì mì mình sẽ nấu với, ơ, rau củ, hoặc là rau nấu kèm với thịt thịt viên, hoặc là nấu nấu với lại xúc xích đồ đấy. Ấy, nấu mì xong rồi ăn kèm với cơm, ấy. Ừm.
Ừ ha. Ừm. Cũng được. Ừ, đúng rồi. Đắt ha. Thì đó. Chiên. <laughs> Ăn cơm với mì gói hả? <laughs> Ờ. Nghe nghe cái món, a, ăn cơm với mì là là cũng hơi lạ nha. <laughs> Ngon lắm hả? Ờ.
Ôi, trời ơi! Món đó ngon lắm luôn á nha! Ừ, kiểu như, ư, đặc biệt là hôm nào mà, kiểu như, mình hổng có nấu canh ấy. Kiểu như cơm mà hổng hổng hổng có canh, nên là nấu mì thành làm canh để ăn ừ, còn cơm thì cơm chiên thì cơm chiên thì, kiểu, mình cứ bỏ đập trứng bỏ vô, rồi hành bỏ vô, rồi, ờ, rau củ, ơ, kiểu như cà rốt xắt xắt hạt lựu gì đó bỏ vô, đấy, đấy, trộn lên, xáo lên thôi, ừ, ấy ừm. Ừm.
<laughs> Được được, đúng rồi. <laughs> Ừm. Được đấy, khá là đơn giản. Ừm, mà nhanh đấy chứ. Ờ, cũng thấy đủ chất ra phết đấy nha. Có cả rau này, có cả thêm thịt thiết thì trứng chiếc các thứ nữa, đúng không? Ừm.
Ừm. Đúng rồi, trời ơi, thì bởi vậy ăn gì thoải mái.
Ừm, cái, ơ, cái cách mà chế biến lại cơm như như là bạn làm ấy, ừm, ừm, thấy cũng rất là hợp lý và cũng rất là tiện ấy chứ.
Ừm.